Eee, Kak aku lagi bener-bener sedih dong. Eee, iya bener-bener sedih banget, eee, aku pengen curhat, Kak, boleh nggak?
Oh kenapa, Kak? Boleh banget aku siap untuk dengerin semua cerita-cerita, Kakak.
Iya Kak. Jadi aku, eee, sebenernya baru putus ya, Kak. Nggak baru juga sih sebenernya udah sekitaran 2 bulan ya, eee, putus sama calon aku gitu kan. Nah, eee, menurutku sih ini bukan kayak putus biasa ya, karena memang aku sama dia tuh udah kayak merancang, eee, masa depan ya, udah serius banget gitu kan. Dan bahkan, eee, orang tua dia sama orang tuaku tuh udah ketemu gitu, Kak, udah membicarakan kita langkahnya mau ke mana gitu kan, nah
Oh gitu. Oh gitu.
tapi, eee, tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan ya, Kak, hingga akhirnya membuat kita putus. Lebih ke, eee, kitanya yang sama-sama egois sih gitu. Dan, eee, aku tuh kayak setelah putus ini, semua harapan sama dia tuh hilang ya karena selama ini aku menggantungkan, semua perasaan aku tuh ke dia, gitu kan. Menggantungkan harapan, masa depan, itu sama dia gitu, Kak, jadi
Paham sih. Iya. Oh gitu, aku paham sih, Kak.
It nah, eee, aku tuh, eee, ngerasa kalau, eee, masa depan aku juga hilang gitu, Kak, ketika dia nggak ada, gitu kan, karena aku nggak pernah mikirin hal lain ya selain, eee, masa depan, eee, sama dia gitu, Kak, sedih banget sih, Kak.
Iya. Ya aku paham sih, eee, apa, situasi apa yang Kakak alami itu, eee, terasa berat ya yang Kakak je Kakak rasakan dan memang ketika Kakak, eee, udah mencintai seseorang apalagi udah berharap bahwa dia adalah masa depan, eee, untuk Kakak, gitu kan, tiba-tiba, eee, semuanya berjalan nggak sesuai rencana dan akhirnya berpisah, dan itu wajar banget Kakak merasa seperti ini, dan aku paham banget rasa kes kesedihan yang Kakak alami. Eee, sebelum itu aku mau nanya boleh nggak?
Iya boleh Kak, gimana, Kak?
Eee, kira-kira ya, eee, apa sih penyebab, eee, kenapa bisa sampai terjadi, eee, maksudku ini berpisah ya, Kak. Apakah ada hal-hal spesifik ataukah ada hal yang mungkin tidak sinkron antara 2 keluarga? Seperti itu, Kak.
Oh bukan itu sih ya Kak, jadi memang kitanya, eee, apa ya, lagi sama-sama, eee, emosi ya Kak waktu itu. Jadi kita kan LDR ya Kak. Nah, eee, dia itu orangnya, eee, orang yang sangat cemburuan ya Kak, maksudnya agak posesif gitu kan, dan aku, eee, apa ya orang yang santai gitu, nah tiba-tiba waktu itu aku lagi capek lagi capek kemudian dia kayak mengkonfrontasi gitu kan, eee, karena ada kesalahpahaman gitu kan, eee, terus, eee, aku yang waktu itu lagi capek gak menjelaskan aku jadi tersulut juga Kak emosinya hingga akhirnya terjadilah salah paham dan, eee, kita putus gitu kan. Aku mikirnya kan iya aku mikirnya, "Oh ini akan putus sementara aja." Gitu kan, ternyata enggak Kak jadi, eee, dia gak balik lagi gitu kan, gak balik lagi dan aku juga setelahnya mendapat kabar gitu. Kalau dia udah jalan juga tuh sama perempuan lain. Iya.
Oh gitu. Oh gitu. Sama orang lain gitu, oh berarti dia udah ada dapat hati yang lain begitu Kak, ya?
Iya bener, kaya gitu Kak.
Oh gitu sih. Hmm ya sih, eee, sebelumnya ku apresiasi banget sih Kakak, eee, udah mau nih cerita karena ini nggak mudah ya untuk menceritakan sesuatu, apalagi sesuatu yang masalah terkait hubungan, dan Kakak, eee, bisa bertahan sejauh ini walaupun Kakak kerasa hancur banget dan itu, eee, sungguh-sungguh hebat ya. Nah, eee, aku mau nanya lagi Kak terkait, eee, pemicu, eee, waktu kemarin itu terjadi sering emosi gitu kan, konfrontasi, terus emosi, itu sering banget emang terjadi hal-hal yang seperti itu?
Iya. Eee, sebenernya, eee, kalau misalnya dia cemburuan gitu ya, ya itu memang, eee, aku udah tau gitu ya dia memang seperti itu. gitu kan, terus kalau konfrontasi sebenernya enggak ya Kak, enggak enggak sering juga gitu mungkin karena dia, eee, salah paham ya, waktu itu ada orang yang kayak nge-mention gitu di story-nya dia gitu kan, kemudian dia ya, "Ini tuh siapa?" Gitu kan, "Kenapa cuman kamu yang di-mention?" Nah waktu itu iya gitu Kak, waktu itu aku kan lagi capek juga jadi aku, eee, apa ya kayak males menjelaskan dan juga aku malah kayak, eee, menyalahkan balik gitu kan, "Kenapa sih kamu tuh cemburuan terus?" Gitu kan, "Aku tuh gak ngapa-ngapain sebenernya." Mungkin dari nada bicara aku gitu kan, dia kayak, eee, mungkin kehilangan kepercayaan atau gimana, aku juga gak tau ya, tapi konflik ini sebenernya gak gak terlalu sering ya Kak, tapi kalau misalnya ada konflik juga gak lama, balik lagi gitu Kak biasanya.
Oh gitu. Oh cemburuan gitu ya. Hmm gitu, aku paham sih. Mmm, iya sih aku ngerti sih Kak yang namanya juga Kakak, eee, lagi capek terus Kakak ngerasa kayak dituduh yang, eee, tanda kutip macem-macem gitu kan, padahal itu mhm, padahal itu bukan, Kakak enggak ngelakuin itu gitu kan, apalagi ketika kita nggak ngelakuin itu, dituduh seperti itu kan ada rasa, eee, kesel kayak yang muncul Kakak pada saat itu ya Kak ya. Nah, setelah terjadi, apa, eee, berpisah ini Kakak kan ngerasa sedih gini kan, apa dari pihak keluarga atau teman gitu, ada gak ya sih yang, eee, bisa deket gitu sama Kakak mem memberikan dukungan, eee, nasihat atau moril gitu Kak?
Nah iya bener, kayak ngerasa dituduh Kak. Iya bener banget Kak. Eee, iya Kak untungnya ada ya jadi, eee, memang, eee, di kosan aku tuh ada temen yang deket banget gitu kan, dan ya, eee, aku cukup, eee, apa ya namanya, eee, tau gitu kan kalau hal ini tuh mempengaruhi banget ke, eee, mood aku gitu kan, ke keseharian aku dan aktivitas aku sampe, eee, apa ya, males makan loh Kak. Nah si temen aku ini yang kayak tiap hari tuh peduli banget ya, kayak ngajakin makan, terus kayak maksa makan, malah dia yang kayak ngebeliin makan gitu kan, meskipun aku tidak cerita gitu kan, dia ngerti gitu kan dia iya bener banget, dia tidak tidak memaksa aku cerita tapi dia tau kondisi aku, dan untuk keluarga ya, ya, mmm, sekarang, eee, mereka tau gitu kan kalau aku tuh udahan gitu kan, putus gitu kan cuman, eee, mereka cuman bisa support ya Kak dari jauh, kayak mastiin kabar aku gimana tiap harinya gitu kan karena aku juga jauh dari dari kota aku gitu Kak.
Mmm gitu. Oh baik banget ya. Mmm, ya sih. Iya sih, syukur sih, eee, masih ada, eee, Kakak, eee, didampingi sama temen yang sebaik itu sih Kak, dan keluarga juga udah tahu gitu kan, dan ya makanya Kakak sampai sekarang juga masih, eee, terlihat bertahanlah gitu walaupun sebenarnya sakit yang Kakak rasakan itu, hebat banget sih Kakak.
Iya Kak. Wah iya bener banget Kak, kalau misalnya gak ada mereka, aku gak kebayang sih Kak, eee, apa ya, hidup aku kayak gimana gitu kan, karena memang sehancur itu sih Kak.
Iya. Iya sih aku tahu banget sih, eee, Kakak bisa kuat gitu ya, apalagi terkait masalah ini kan juga kalo udah gak gak ada kesesuaian di awal, khawatirnya ketika dipaksakan ter eee, malah gak sehat gitu Kak, ya, kali ya.
Ya, nah itu juga sih Kak, mungkin ya, eee, aku juga mikirnya karena, eee, apa ya, ini kan hubungan yang serius ya Kak, hubungan pernikahan tuh sekali seumur hidup gitu kan, aku mungkin kalau sekarang lebih ke kayak ngambil positifnya aja gitu kan, kalau misalnya aku hidup dengan orang yang, eee, apa ya, sering cemburuan gitu kan, nanti setelah rumah tangga mungkin hidup aku gak akan mudah gitu kan Kak, dan mungkin nantinya akan saling benci atau mungkin malah banyak konflik ya di rumah tangga itu, dan kalau udah terlanjur berumah tangga itu, apa ya, kayaknya akan, eee, sulit juga ya Kak untuk lepas, mungkin ya selama ini aku, eee, apa ya, baru-baru ini mungkin aku baru menyadari gitu kan kalau, eee, apa ya, ya aku harus, eee, apa, melihat sisi positif gitu Kak, dari semua yang terjadi gitu, wah
Iya sih. Bener. Iya, setuju tuh. Wah keren sih.
iya Kak makasih banget ya, aku udah ngerasa lega nih Kak, eee, semua unek-unek aku, semua kesedihan aku, eee, Kakak dengerin gitu kan. Eee, makasih banget Kak jadi aku ngerasa lebih baik nih sekarang.
Iya. Yah sama-sama Kak, wah aku juga lega sih ngeliat Kakak ngerasa lebih baik lagi dan kalau Kakak, eee, suatu saat, eee, pengen cerita, aku siap banget untuk mendengarkan dengan, eee, baik cerita-cerita dari Kakak, semangat terus ya Kak.
Oke Kak, makasih ya Kak, sampai jumpa.